Sokak lezzetleriyle aran nasıl? Senin için ne ifade ediyor?
Ya, aslında sokak lezzeti benim için sadece yemek değil. Yani, çünkü, eee, sokak lezzetleriyle aslında o şehrin, eee, insanlarını tanıyorsun, kültürünü tanıyorsun. Yani, o şehir hayatına karışmış hissediyorsun. Ya, sadece yemek değil, böyle havasını solumak demek. Eee, insanları gözlemlemek, aralarına karışmak demek bence.
Hı. Değil mi? Hı hı. Kesinlikle, yani, eee, gerçekten çok iyi betimledin o anlamda. Yani, bir yemekten çok daha fazlası. Peki, özellikle, eee, favori sokak yemeklerin var mı? Yani, yaşadığın bölgeden olabilir, belki de seyahat ettiğin bir yerlerden olabilir.
Hı hı. <chuckles> Evet. Valla, ben İstanbul'da doğup büyüdüm. O yüzden, yani, İstanbul'un sokak lezzetlerinin üzerine tanımıyorum, gerçekten. Bilmiyorum belki, hani, çocukluğumla da alakalıdır, işte, gençliğimle de alakalıdır ama bence kesinlikle lezzet olarak da, eee, İstanbul derim. Hani, 2'nci sırada belki Adana, İzmir falan oraları koyabilirim. Ama, yani, İstanbul'da, mesela, sokak lezzeti o kadar fazla ki o yüzden seç, beğen, al.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Doğru. Anladım. Özellikle, peki, hani, dedin ya, eee, hani, İstanbul'da büyüdün vs. Yani, özellikle çocukluğundan, böyle, hatırladığın, yani, eskiden, işte, ne bileyim, "Okul çıkışı giderdim, bunu yerdim," dediğin, böyle, hani, bir şey var mı, mesela, özellikle aklına gelen bir sokak lezzeti?
Hı hı. Ya, tabii. Mesela, simit bence. Yani, eee, özellikle, böyle, küçük küçük arabalarda satılıyor, ya. Ya, hiç hiç karnın aç olmasa da tamamen, böyle, onu görünce direkt, "Ya, 1 tane alayım, böyle, yürürken yerim" falan dersin. Ya, öyle bir şey benim için. Bir de mesela vapura bindiğimde hep, eee, gider, böyle, simit alırdım, simit ve ayran alırdım. Eee, simit fiyatlarını, böyle, uygun olduğu zamanlarda bir simidi de martılara alırdım, martılara falan atardım. Evet, o yüzden, böyle, şey, yani, simit benim için hem kendim için hem martılarla paylaştığım bir şey gibi diyebilirim.
I hı. Evet. I hı. Evet. Hı hı. Hı hı. A! Ne güzel! Hı hı. <chuckles> Anladım. Yani, aslında, hani, b normalde düşününce sadece 1 simit ama sen aynı zamanda martıları da beslemişi beslemişsin muhtemelen, eee, vapurda zaten bunu yapıyorsundur o yüzden, eee, yani, aynı zamanda yolculuk ediyorsun, çevreni gözlemliyorsun. Güzel İstanbul'u gözlemliyorsun. Gerçekten, eee, bu anılarla birleşince sokak lezzetlerinin değeri de daha da artıyor kesinlikle. Peki, eee, özellikle, eee, yani, özlediğin ya da, eee, sık sık yemek istediğin bir sokak lezzeti var mı? Yani, İstanbul'dan, hani, yani, bunu bunu buna, hani, bana verseler her gün yerim dediğin bir sokak lezzeti var mı?
Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Eminönü, Karaköy. Hı hı. Öyle, gerçekten. Vah. <chuckles> Aslında var ya, ben midye dolmanın hastasıyım, yani, her şekilde çok seviyorum. Böyle, oturup saatlerce falan yerim, hani, aslında çok fazla yemek yiyebilen biri değilim ama midye dolmaya gelince otururum, böyle, limonu sıka sıka artık Yani, bir 50 tane falan yerim, ya. Hani, belki çok şey geliyor, az geliyor bazı insanlar çünkü iki yüz iki yüz falan diyen duydum ben bugüne kadar ama Evet, ama ben, hani, çok yemek yiyebilen biri değilim. O yüzden benim için gerçekten çok yüksek bir sınır. Ya, bir de midyeyle ilgili böyle çok fazla konuşulan olumsuz konular var. Hem yapım şekli için Şöyle, aslında, eee, ya, biraz, böyle, çok hijyenik olmayan koşullarda yapıldığından bahsedilir midye dolmanın. Eee, bir de midye
O! Hı hı. Hı hı. Kaç tane yersin en fazla? <chuckles> Hadi ya! <chuckles> Gerçekten mi? Anladım. Ne gibi? Hijyen olarak mı? Evet. Hı hı. Öncesinde de çünkü, yani, aynı simit gibi tezgâhlarda oluyordu, değil mi?
Evet, kesinlikle tezgahta satılan bir şey. Kimin nereden getirdiği belirsiz. Sonuçta birisi evinde yapıyordur, birisi kim bilir, bir imalathanede mi yapıyordur, nerede bilinmez. Denetimi yok. Eee, ama ya, bilmiyorum, çok seviyorum midye dolmayı ve, eee, eğer kumsuz, böyle, bir sıkıntısız bir midye ise gerçekten çok güzel gidiyor. Emm, ama mesela bu konuda dediğim gibi, böyle
Sadece Hı hı. Hı hı. Evet.
konuşulan şeyleri okuduktan sonra biraz korktum.
Hımm. Yani, aslında günümüzde daha çok, eee, özellikle midye satan restoranlar da var gerçi, değil mi? Yani, öncesinde sadece tezgahlardaydı ama biraz artık, eee, zincire de döndü sanırım.
Hımm. Evet. Çok doğru. Artık evet, hatta, böyle, bayağı, eee, şubeleri olan, işte, böyle, kendini hatta midyeci midye dolmaları fa midye şey, eee, ımm, dövmeleri falan yaptıran bir zincir biliyorum. Gerçekten çok popüler. Evet, deniyorum, yani, orası daha güvenli geliyor. Hani, tezgâhtan satılandan daha güvenli geliyor. Eee, ben önün Hımm, yani
<chuckles> Denedin mi peki? I hı. Tadı aynı mı peki sence? Yoksa, hani, daha mı iyi dersin? Yani, eskisine güvenmiyordun ama tadı daha mı güzeldi, belki de, ne düşünüyorsun?
Hı hı. <chuckles> Ya, bence gençliğimde, böyle, hani, özellikle bir şeyler içtikten sonra Taksim'de falan çok yiyordum. Eee, özellikle eve dönerken falan, böyle, bir kaç bira içtikten sonra bence çok daha güzel oluyor tadı gibi.
Hı hı. Hı hı. I hı. Arkadaşlarınla birlikte yine I hı.
Eee Aynen, evet, arkadaşlarımla yiyordum ve bence o an da bana çok güzel geliyordu, yani
I hı.
o yüzden onun tadı daha mı güzel geliyordu acaba? Şimdi biraz öyle düşünüyorum. Şimdi tek başıma ya da, işte, midye dolma yemek için bir yere gittiğimde, e, aynı ortam yok. Arkadaşlarım genelde olmuyor yanımda.
Hıı. Doğru. Hı hı. Yani, aslında ö önceki midyeler belki de dünyanın en hijyenik midyeleri değildi ama o anılarla birleşince şu anda sana, eee, getirdiği nostalji bile ayrıdır muhtemelen.
Öyle bir şeye gidiyorum. <chuckles> Evet. <chuckles> Gerçekten öyle. Yani, çünkü şey de oluyordu mesela her hafta gidiyorduk. Özellikle üniversite hazırlık döneminde, eee, Maçka'da okumuştum. Eee, yani, oldukça yakındı Taksim'e ve her, işte, okuldan çıktığımızda bir şeyler içmeye gidiyorduk neredeyse. Ve arkadaşlarımla hep midye dolma yiyorduk. İşte, bir Mehmet abimiz vardı hep, böyle, aynı yerde tezgâh açardı. Ya, o da bizi tanıyordu. Evet, hatırlıyorum. <chuckles> Mardinliydi ya. Midyecilerin çoğu, eee, midye dolma yapanların, satanların çoğu Mardinli oluyor zaten. Evet, eee, iç dolma çok iyi yapıldığı için midye dolmayı da çok iyi yapıyorlar aslında. O sohbet de ediyorduk böyle. O bil bu bilgiler aslında oradan geliyor. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. I hı. O! İsmini bile hatırlıyorsun yani. <giggles> Anladım. A! Hı hı. A! Anladım, mantıklı. Hı hı. Peki, yani, şimdi, özellikle bu daha, hani, eee, büfelerde satılan, yani, küçük tezgâhlarda satılan sokak lezzetleri artık markalaşmaya başladı. Yani, bu aslında kötü bir şey de değil ama genel anlamda Türk sokak lezzetlerini düşündüğün zaman, hani, özellikle bazıları mesela yurt dışında da popüler. Yani, işte, lokum olabilir, baklava olabilir, işte, döner olabilir. Hani, sen, eee, elinde olsa hangi sokak lezzetlerini öne çıkarmak isterdin? Hani, keşke bunu dünya bilse ya da belki de bilmesin istersin. O kadar seviyorsundur ki kendine saklamak istersin. Hani, o da olabilir. Yani, ne düşünüyorsun bu konuda?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hıı. <chuckles> Evet. Ya, şöyle aslında bence, eee, dünya bilse iyi olur. Çünkü yaşadığım yerde çok bulamıyorum ve çok özlüyorum ya benim için de çok iyi olurdu. Ya, mesela çiğ köfte bence, içli köfte. Imm, bunlar kesinlikle çok çok güzel lezzetlerdi. Yani, bunun dışında, böyle, kestane mesela yine bence kestaneyi yapma ve yeme şekli, eee, Türklere özel o sokakta satılması.
<chuckles> Hı hı. A! Evet. I hı. Kestane aslında bazı diğer ülkelerde de oluyor diye
Evet, doğru.
biliniyor ama.
Aynen, ben de gördüm
Fransa'da vs. yani, yine sokakta aslında aynı şekilde satıyorlarmış sanırım.
Imm, olabilir. Evet, ben de gördüm ama bilmiyorum ya ben, yani, Türkiye'de yediğim kestanelerin tadı mı artık bilmiyorum, daha güzel geliyor, evet. Ya, belki ürünlerle ilgilidir. Hiç bilmiyorum ama mesela çiğ köftenin, eee, çok uyarlanabilir bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yani, çok Evet ve hem vegan da olabiliyor. Yani, orijinali aslında etle yapılıyor ama vegan v eee, versiyonu da gayet uygun. Tabii. Eee, aynı zamanda ya aslında çok daha sofistike sunum yapılarak daha, eee, böyle, ııı, Avrupa pazarlarına sunulabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Iıı, mesela kumpir de benim için bence yine böyle çok daha, eee, Avrupa'nın, eee, tadına uygun, ya, lezzetine uygun bir ürün. O da mesela, eee, daha s yaygın olabilir gibi geliyor.
Tadı başka mı? <chuckles> Hı hı. Evet. Vegan bir de. Hı hı. Günümüzde daha meşhur. I hı. A. Evet. Hı hı. Aslında şöyle; mesela kumpir, kestane, yani, bunlar yine farklı ülkelerde, farklı adlar altında, eee, satılan ve bir şekilde meşhur olan şeyler. Yani, kumpirin benzer versiyonlarını muhtemelen İngiltere'de, Amerika'da da bulabilirsin ama genelde bunların adı altında Türk ismi geçmiyor. Yani, biraz da muhtemelen bizim onu paz eee, pazarlamama durumundan mıdır sence, ne dersin?
Hı hı. Doğru, evet. Hı hı. Evet. Yani, b bizde şimdi spesifik lezzetler de kullanılıyor kumpir içinde. Mesela, eee, benim yaşadığım yerde de kumpir yapılıyor ama içine mesela somon koyuyorlar yani. <chuckles> Bence çok şey olmuyor ya, ımm, ya da böyle fasulye falan koyuyorlar, yani, kumpir böyle birazcık
Hıı. Hı hı. Evet, yani, Türk versiyonu değil kesinlikle.
Yani, değil evet, yani, sanki tam keşfedememiş gibiler gerçek lezzeti. Bana hep öyle geliyor. Eee, ama evet, dediğin çok doğru aslında, yani, eee, birçok patates zaten, hani, Avrupa'da çok olan bir şey ve, eee, kullanılıyor birçok yerde satılıyor. Eee, ama bence bir Türk dokunuşuyla daha da lezzetli hâline getirilebilir.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, bun bunun için aslında, yani, tanıtmak için sence neler yapılabilir? Yani, illa, eee, yurt dışında yerler mi açmak gerekir? Sosyal medya mı işe yarar? Yani, çünkü çoğu lezzet aslında, eee, orijinal olarak Türkiye'den çıksa da farklı şekillerde meşhur olabiliyor. Ne dersin?
Hı hı. Hı hı. Doğru, evet. Ya, mesela, burada aklıma şey geliyor, şu an a artık o, eee, ilgi kalmadı ama mesela Nusret çıktığında ı çok popülerleşti bir anda ve çok aslında, işte, et yemeyle ilgili hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda, böyle, tanıtım da önem ro rol oynadı, diyebilirim. Şu an imajı çok yerlerde, çok kötü bir durumda ama genel olarak, yani, eee, bir pazarlama çalışması olduğunu düşünüyorum mesela onun ortaya çıkması ve sonrasındaki sürecin. Dolayısıyla bu mümkün.
Hı hı. Evet, hı hı. Hı hı. Evet, ki o da sosyal medyayla başladı aslında.
Aynen öyle. Yani, sosyal medyada ve tek bir hareketle başladı. Emm, yani, dolayısıyla, hani, böyle bir örnek var. Demek ki böyle şeyler mümkün. Yani, olabileceğini düşünüyorum. Neler yapılabilir? Ya b sanki, eee, tanıtım anlamında daha fazla şey yapılabilir. Genel olarak Türk mutfağının, Türk lezzetlerinin çok hak ettiği yerde olduğuna inanmıyorum ben. Ya gerçekten, ımm, çok lezzetli bir m mutfak Türk mutfağı ama, yani, neden, hani, sadece dönerle ve o döner de aslında Türkiye'de yediğimiz döner de değil, gerçekten. Çok başka bir şekilde sunuluyor falan Avrupa'da. Ya neden, hani, böyle anılıyor, neden bu şekilde sadece bunlarla biliniyor, diye ben de düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, maalesef. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Yani, aslında bu şekilde bilinmesi de kötü değil ama senin de dediğin gibi farklı lezzetler varken, eee, farklı çeşitlerde sokak lezzetleri de varken neden onlar da ön plana çıkmasın, değil mi?
Hı hı. Yani, kesinlikle. Mesela, ya, lahmacun, eee, e, Türk pizzası şeklinde anlatılıyor, satılıyor ama, yani, lahmacun olarak da bilinebilecek bir ürün ve insanların yiyip sevebileceği bir ürün aslında. Eee, yani, bunun dışında mesela, böyle, ilginç tatlar da var. Bunlar sevilir mi, sevilmez mi bilmiyorum ama mesela boza. Yine o o da, böyle, bir sokak lezzeti gibi bence. E, böyle çok şey değil, ımm, bir restoran ürünü değil gibi. Dolayısıyla mesela, ıh evet.
Evet. Hı hı. Evet. Ne gibi? A! Evet. Hı hı. Doğru. Yani, özellikle kışın kışın, eee, meşhur olabilecek bir ürün aslında ama bozayla ilgili, eee, Türkiye'de de bir ikilem var, değil mi, yani? Hani, herkes seviyor mu sence bozayı?
Imm, herkes bence sevmiyor ama, böyle, bir gelenek gibi Türkiye'de. E, kışın kış geldi mi, hani, böyle, özellikle İstanbul'da herkesin bir aklına gelir. E, salep de öyle bir şey, yani, salep içilir, işte, boza içilir gibi. Eee, bilmiyorum belki böyle şeyler çok da sevilebilir, denemek lazım. İ tam olarak d eee, yani, diğer pazarlarda sevilip sevilmeyeceğine ilişkin bir fikrim yok ama, ya, birçok lezzet var. Bunlar uyarlanabilir. Eee, bakılması gerekiyor diye düşünüyorum, ya.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Haklısın. Peki, eee, yani, şu anda özellikle bazı sokak lezzetlerinden uzakta olduğunu, eee, sık sık yiyemediğini söylemiştin. Eee, hiç, böyle, hani, özellikle İstanbul'a geldiğinde yanında hiçbir arkadaşını vs. getirdin mi? Hani, sokak lezzetlerini denetme fırsatı oldu fırsatın oldu mu? Hani, onlar mesela ne düşünüyor? Yani, bir yabancı gözünden şimdi konuştuk ya çünkü potansiyel olarak acaba beğenilir mi, tutulur mu diye. Eee, özellikle, hani, beğenmelerine şaşırdığın bir sokak lezzeti var mı mesela? "A, hani, hiç beklemiyordum ama bunu da denettim, beğendiler." dediğin.
Hı hı. Hımm. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Aslında, yani, çok, eee, arkadaşlarımı gezdirme fırsatım olmadı ama, eee, onlar beni her gördüklerinde mutlaka bir, eee, Türk yemeği ile ilgili soru soruyorlar. Ya da, işte, Türkiye'ye gittiklerinde yemekleri yediklerinde ne kadar güzel olduğunu aktarıyorlar. E, genel olarak insanlar kebabı çok beğeniyor benim gördüğüm. Ya, bir sokak lezzeti diyemem ama, eee, böyle, dönerin çok farklı olduğunu söylüyorlar mesela, eee, Avrupa'da yediklerinden. Evet, çok farklı ve yani, çok güzel olduğundan bahsediyorlar. Ya, bunlar mesela benim de hoşuma gidiyor. Çünkü gerçekten ben de, eee, en güzel sokak lezzetlerinden birinin döner olduğunu düşünüyorum. Böyle, hızlı bir şekilde yenebilecek en güzel fast food olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Hı hı. I hı. Hı hı. Yurt dışına kıyasla Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Ki her ülkede de meşhur neredeyse aslında.
Evet, ama bence işte farklı tam aynı değil. Yani, Türkiye'deki gibi o yaprak döner sanki yok.
A, evet, et kalitesi olarak muhtemelen farklı olabilir. Hı hı.
Evet, ben de öyle düşünüyorum.
Anladım. Yani, eee, senle midyeden başladık, eee, nerelere geldik gerçekten
<chuckles> Yani, tantuni falan da geliyor aklıma ama şimdi anlatmayayım.
O yani, aslında say say bitmez gerçekten çok fazla sokak lezzeti var. Umarım, eee, değerini de bulurlar ilerleyen zamanlarda farklı yerlerde. Çok keyifli bir sohbetti teşekkür ederim.
Evet. Umarım. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.